Oo. Ayun, ayun sang-ayon naman ako sayo, kasi ako yan tulad niyan, depende sa sa sitwasyon ganyan. Pero hangga't maaari gusto ko magpatawad yun talagang bukal sa loob ko, hindi yung parang napilitan ako, yung may mabigat pa sa dibdib ko. Kasi ano, eh, parang maiisip ko pa rin yung ginawa niya sa akin, eh, hindi pa totoo yun, eh, 'di ba. Kaya tama ka rin dun na parang, ang hirap yung sige sabihin ko na lang, "Sige patawarin kita," pero sakin parang hindi pa okay. So parang magkakaroon pa din namang hindi pagkakaintindihan kasi 'di ba minsan, may nasusumbat sayo na, "Oh akala ko ba napatawad mo na ko? Bakit ganyan ka pa?" 'di ba? Kaya hangga't maaari gusto ko yung panahon lang din, yung tamang panahon para sa pa ah, pagpapatawad. Ako naman, ano naman ako, eh, malambot naman ang puso ko, kaya hangga't maaari, ah, mapagpatawad din naman ako. Lalo sa mga taong seryoso naman mag, ah, humingi ng tawad satin. Kasi minsan 'di ba parang nagso-sorry sila- oo- pero parang hindi naman natin makita yung, ah, yung ka seryoso sila ganyan. Bali kayo, yan tulad nyan nabanggit mo 'yong partner mo, kayo nagkaroon na ba kayo ng kapatawaran?
Ah, okay. Mm. Totoo. Oo. Tama. Mm. Mm. Oo. Tama, tama. Oo. Mm. Okay. Oo. Hmm. Tama, tama. Oo, tama. Yun yung mahirap patawarin, eh. <chuckles>

Ano hindi ko namalayan na naririnig ko sa iba, galit pala daw sakin si ano na-offend siya sa akin, sabi ko nung sabi ko nung una "Ha? Na-offend, eh, siya naman yung unang nagbiro, parang gumanti lang ako." Eh, 'di ano kasi parang ang hirap kasi sa trabaho 'pag meron kang hindi kasundo tapos lahat ng trabaho niyo konektado, eh, ganyan, parang alam mo yung ang ang awkward makipag-usap. So 'yun parang kinumpronta ko siya na in a way na okey naman sabi ko, "Uy, balita ko na-offend ka daw sa biro ko ganito-ganyan." sabi ko, "Pasensya ka na baka, ano, baka hanggang ngayon galit ka pa din, eeks eh, kasi gusto ko rin maayos 'to para hindi na lumala," ganyan. Yun, yun yung first time na nag-sorry din ako kasi, siyempre ano din naman, parang medyo ano din yung biro ko. Kasi, di ko rin naman inaasahan na, alam mo yun parang seseryosohin niya talaga ng malala, eh, lalo na parehas kaming lalaki. Eh, ang boys talk kasi malala 'yan, eh, malala yung boys talk. Kumbaga, iba yung biruan ng lalaki sa mga babae <chuckles> yun. Yun yung mga ano, panahon na nag una din talaga akong humingi ng tawad sa isang tao.
Oo. Ah, okey. Oo. Okey. Ayun. Tama, oo. Ayun nga eh, oo Oo. Naayos mo. Oo. Oo, oo. Tama, tama. Oo. Oo. Sabagay, totoo yan. Totoo, totoo. Tama. Totoo, oo. Kaya ayun. Oo. Nakakaano 'yong ganyan 'no? Maski ako, ah, na aano ako sa mga ganyang tao, na ang ang kulit lang din kasi 'pag sila yung ng triggered parang okey lang. Ta's kapag ikaw naman na 'yong kunyari, ikaw siyempre na-triggered ka na, gusto mo lang din ibalik yung ginawa niya, tayo na yung masama 'di ba ta's ayan, bandang huli parang ikaw pa yung hihingi <chuckles> ng pasensya, na parang "Hala, akala ko okey lang?" 'Di ba kaya minsan nakakapanghina din hindi mo alam kung saan ka lulugar. 'Di ba?
Oo. Hmm, tama. Oo. Oo. Tama. <chuckles> Oo. Tama. Oo. Kasi ako never naman ako nagbiro sa taong alam mo yung masyadong seryoso? Hindi ako ganun, eh, parang magbibiro lang ako 'pag alam kong ayun ba nagkakaintindihan tayo, kumbaga vibes. Nagva-vibes tayo pero, 'pag yun, mga ganun sakin na alam ko napipikon, ekis na sakin yun 'pag hindi na ako nakikipagbiruan sa kanila.
Oo. Talaga, oo, totoo. Oo. Oo. Kasi ang hirap, ma eh, bibiruin mo din ta's 'yong balik sa 'di ba parang ang tanong pa'no ka lulugar 'di ba. Kaya hangga't maaari ang sarap 'yong komportable mag-uusap 'di ba, ang kaya 'yun. Ayan sige, ah, ayan maghahapunan na rin ako, ay salamat sa oras, ah, sa kuwentuhan.
Oo. Totoo. Oo, totoo. Oo nga, eh. Oo, salamat din sa mga na-ibahagi mo, marami akong naalala tuloy sa mga nakaraan kong ano, susunod ulit sana makausap kita. Paalam.
Oo, ayun nga. Ayan sige, oo.